Aujourd'hui tu sais, heu, j'ai un peu, heu, un objectif, heu, où j'essaye en tout cas de trouver un moyen, heu heu, dans, heu, dans le travail, heu, en tout cas dans mon domaine, moi, professionnel. Heu, d'avancer, heu, de manière quand même pro heu, productive. Et bah, de pouvoir quand même, heu, être content, heu, des projets que je fais et hem, justement je j'essaie de trouver peut-être quelque chose de simple et en même temps j'ai ce sentiment, tu sais un peu, heu, d'être de de de difficultés parfois avec, heu, des choses qui peuvent s'accumuler et en fait, donc pour le pour contexte, je suis dans le monde de l'informatique et heu, au sein de mon département, surtout en ce moment, tu sais c'est un peu la période avant les les, heu, les les vacances, heu, d'hiver. C'est qu'on a, heu, bah, voilà, beaucoup de choses critiques à faire, beaucoup de projets qui s'enchaînent et j'essaie un puis, heu heu, bah, de trouver, une au une bonne routine, heu, avec, heu, tout ce qu'il peut y avoir et même bien sûr pourquoi pas dans les, heu, prochains mois quoi.
Mmh mh. D'accord. D'accord, ouais. Mmh mh. Ouais, ouais, OK, j'entends je j'en j'entends. Mais, heu, d'ailleurs, c'est, heu, c'est c'est une très bonne chose, hein, finalement, voilà de d'essayer de de réorganiser ta tes tes tes journées de manière à être plus efficace. Heu, enfin, voilà, ça ça montre à quel point, heu, tu es tu es une personne, heu, investie dans ton heu, dans ton job. Et heu, et et et c et c'est valorisant et il faut, heu, faut savoir reconnaître que déjà le fait d'être dans cette démarche, c'est, heu, c'est c'est une excellente chose. Hem, quel quel quelque part, heu, si, heu, tu tu veux mettre, heu heu, tout ça en place, c'est, heu, parce que tu considères être débordé aujourd'hui, ou alors ne pas forcément, heu heu, y voir, heu, y voir clair suffisamment dans, heu, dans ne dans tes tâches, heu, quotidiennes?
Mmh mh. Alors, beh, je dirais que j alors je suis pas forcément, heu, très, très débordé non plus, heu, je veux dire, heu, mais i c'est vrai qu'il y a beaucoup de pertes, c'est surtout, que ouais, c'est surtout ça, c'est surtout vraiment ce côté, heu, organisationnel parce que c'est vrai qu'il commence à y avoir beaucoup de tâches, heu, sans pour autant, heu, je j'ai pas besoin de faire éno des, heures, sup ou des trucs comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a tellement de tâches qui sont aussi différentes, c'est pas tout, forcément, parfois, les mêmes thématiques, on va dire, heu, puisqu'en fait, ça fait suite à, heu, une promotion à mon travail récemment et j'en suis très content et et en même temps, heu, i il faut quand même, heu, en fait heu, beh, vu que c'est quand même un peu multi casquettes si je peux dire ça, il faut quand même que j'arri je réussisse à, heu, è j'aime bien moi être productif et l'objectif c'est pas de d'un peu, heu heu, se mêler les pinceaux et donc de, tu sais, de gérer un peu tout ce qui est par pilotage de projet, d'une part, encadrement de personnes, d'autre part, heu, gestion des réunions ou des visioconférences, heu, un peu l'aide client, tous ces que trucs-là et j'essaie de me faire tu vois, heu, ouais, heu, cette routine-là et c'est vrai que, hem, voilà, j'essaye un peu de voir comment, heu, organiser ça, quoi.
D'accord. Mmh mh. Ouais. Ah, félicitations! Mouais, bien sûr. Mmh mh. Oui. OK. Non, non, mais c'est, heu, c'est c'est très bien, en tout cas, d'être dans une, heu, dans une démarche de d'amélioration, en tout cas, de de ce que tu es capable, heu, de de produire. Alors, tu me disais que tu étais un peu dans le monde, hem, heu, dans dans le monde, heu, du de de l'informatique et cetera donc, j'imagine que tu es assez, heu, à l'aise avec, heu, tous les différents, heu, outils, heu, digitaux, heu, enfin voilà, qu'on, heu heu, que que l'on pourrait connaître. Alors, tout ce qui est un peu, heu, Trello, Jira et cetera. Je ah je suppose, en tout cas que c'est ç ça fait partie intégrante de te de de ton job. Heu, est-ce que, heu, tu as envisagé peut-être de de de sortir, enfin, d'utiliser de ces ces outils-là de manière détournée, afin que ça puisse, heu heu, te servir, heu, vraiment dans tes, tâches un peu annexes hors projet?
Oui. Oui. Ouais. Alors, c'est vrai, oui, heu, je connais bien quand même ces outils-là. Pour autant, c'est vrai, qu'au sein de de de de de leur de notre travail, on n'a pas d'obligation, heu, tu sais a ou des des, heu, d'utiliser chacun un out on n'a pas un outil interne spécifique justement, heu, si je peux dire à la gestion ou le pilotage de projets. Ch ça on est un peu libre. On a quand même on va dire, heu, un outil qui permet quand même de centraliser un peu les les les les demandes et les choses, mais après tout le reste, c'est au bon vouloir. On a aussi des outils internes dans lesquels on peut, nous, ajouter des agendas, des plannings, et c'est vrai que c'est une bonne idée, heu, auquel, heu, j'avais utilisé il y a quelques années, mais j'avais je sais plus pour quelle raison j'avais pas forcément continué à utiliser. Notamment, par exemple, Trello, c'est quelque chose que je connaissais bien, c'est vrai que Jira, je connais un peu moins, j'en ai entendu parler mais, heu, et et et n et justement, dans cette optique-là, heu heu, je me dis, heu, justement, qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça va me changer d'utiliser ces outils-là plutôt que, par exemple, tu sais des agendas de, heu, Google et autres, par exemple?
Oui. Yes, ouais. Ouais, mmh mh. Mmh mh. Alors, heu, ouais, effectivement, ces outils, en fait, ils ont la particularité, ben, déjà de be de d'êt d'être partagés, si c'est quelque chose qui est important, en tout cas dans ta, hem, dans dans ton quotidien, tu tu as la possibilité, voilà de de faire avancer, heu, certaines tâches. Alors effectivement, toi ça va t'intéresser, heu, toi tout particulièrement, mais, heu, avec un principe de, heu, de validation ou de, heu heu, de d de suivi, heu, une fois que tu as effectué ta tâche, ben finalement elle peut partir, heu, dans, hem, ne dans le panier de de de quelqu'un d'autre. Heu, si si tu venais à utiliser, heu, Jira, mais, heu, c'est c'est c'est c'est une idée, heu, c'est une idée parmi tant d'autres et c'est vrai que si tu me dis que tu les as utilisés, heu, il y a il y a, heu, il y a il y a quelque temps et que finalement tu y tu y as renoncé, peut-être que c'était, heu, pas forcément, heu, la meilleure, hem, la meilleure idée en tout cas, pour toi, et c'est, heu, c'est tout à fait acceptable finalement de se dire: «OK, cet outil existe, je l'ai testé, mais, heu, mais mais mais, ça ne me va pas, donc, heu, je je vais me diriger sur autre chose», et le autre chose, ben finalement, même si tu es dans le monde de l'informatique, heu, pourquoi, heu, pourquoi ce ne serait pas quelque chose un peu, heu, heu, plutôt, heu, très classique? Enfin, comme, heu, le le le t le tableau, heu, que sur sur lequel l enfin, len le tableau en liège sur lequel tu punaises finalement, tes, heu heu, tes tes tâches, heu, quotidiennes, ou en tout cas, tes ta to-do <chuckles> divisée, du coup, heu, ben en fonction, heu heu, en fonction de tes impératifs. Tu me parlais voilà, de la gestion du personnel et cetera et ça te permet, heu, bah, d'avoir une vision globale tous les matins, heu, dans, quand tu tu tu arrives, heu, au bureau de savoir ce qui te reste à faire, heu, par, heu, on va dire par casquette, heu, en ce voilà, ce qui est, en tant que gestion de projet, ce qui est en tant que gestion du personnel, ce qui peut être enfin voilà, heu. Tous l tous les exemples, heu, de de de, hem, heu, on va dire tous les grandes pans, de ton, heu, de ton poste, heu, peuvent être, heu, affichés, heu, voilà, hein, à à t à ta vue et aussi à la vue des autres aussi, ça peut être important. Ça ça te semble, heu, pertinent?
D'accord. Oui. Oui. Mmh. Oui, oui. Oui. Oui. Oui. Oui, non, mais c'est vrai je totalement raison après c'est vrai que, heu, pour autant, moi j'étais pas dans l'exclusion, heu, définitive de de ces outils-là. C'est vrai que ça peut être, ai heu, ça peut aider, c'est vrai qu'en général, j'essaye, heu, parfois d'avoir plutôt des choses, heu, en local. Ce ça peut être forcément possible, pour ces outils-là, je sais pas, mais c'est vrai que l'objectif, c'est parfois, surtout dès que, ça a attrait à des choses un peu, peut-être on va dire, heu, sensibles ou confidentielles, j'essaye d'éviter tout ce qui est, heu, outil qui, heu, se se connecte en tout cas, ou qui touche à internet ou dans le cloud qu'importe, heu, ce que ça peut utiliser. Heu, mais c'est vrai que oui, la to-do list, ça peut être intéressant, parce que comme tu le dis, heu, c'est pas parce que je suis dans l'informatique que du coup, moi j'aime bien en plus d'a d'ailleurs, heu heu, utiliser ma des feuilles, heu, des papiers, écrire un peu des listes et des tâches, heu, même sur un papier, alors que j'ai p je peux utiliser tous les outils comme tu dis, heu heu, technologiques. Oui ça ça peut être intéressant surtout, heu, dans le dans l'optique actuelle où, en fait, hem, comme je te disais, la promotion a quand même laissé un m un n un poste sur lequel j'étais pendant plusieurs années, heu, vacant et ce poste-là, il était justement amené, heu, à et j'étais amené même à ce moment-là, à faire comme beaucoup de tâches qui, heu, sont un peu différentes les unes des autres et qui sont un peu plutôt plus courtes. Alors qu'actuellement sur le nouveau poste, c'est plutôt, des tâches longues et un peu plus, heu heu, qui nécessitent en tout cas plus de concentration et qui nécessitent justement quand même une routine, heu, un peu plus sérieuse. Où, heu, voilà, là, il faut quand même prioriser des choses et heu, pouvoir se concentrer sur, heu, bah, voilà et et en tout cas moi voir un progrès parce que comme, heu, c'est pas comme je t'ai dit des tâches, heu, que tu vas résoudre en 30 minutes et tu passes à autre chose. Il faut, heu, voilà, heu heu, la tâche, elle est peut-être, elle sera résolue d'ici 1-2-3-6 mois, ou voire plus, voilà.
Ouais. Ouais. Ah oui. D'accord, OK. Ouais, ouais, bien sûr, ouais. Ouais. Mmh mh. Ouais. D'accord. D'accord. OK. Oui ponctuel, bien sûr. Ouais, ouais, OK. Non, non mais eff e effectivement, ça c'est, heu, c'est important que que que tu le précises hein, voilà, la nature des tâches étant, heu, étant distincte, heu, ça ça ça suppose, heu, effectivement une, heu heu, u une autre, heu, une autre approche, heu, et, heu, enfin, une autre approche, heu, oui et non puisque, ben, finalement, le tableau un peu Kanban que je t'avais proposé, heu, plus tôt, heu, pe te permet en fait justement de suivre cette tâche, voilà sur, heu, sur, heu, sur du long terme. Hem, m m tu vois, je t'avais proposé de d de de fonctionner, heu, par, heu, par par par différentes aspects de de de ton poste, mais tu peux faire aussi du, heu, en cours, heu, à venir, voilà, d'ici 1 semaine, 2-3 semaines et cetera. Enfin voilà, à réfléchir la manière dont tu, heu heu, de te tu tu tu saurais finalement construire, heu heu, ce ce tableau, heu, Kanban. Heu, mais, hem, pour en revenir du coup un peu à à la notion de de progrès, heu, dont tu que que tu avais, heu, évoquée, heu, tout à l'heure, hem, l'i l'idée, si je comprends bien, c'est vraiment de de de savoir si, heu, bah, la tâche a été, heu heu, résolue complètement, heu heu, enfin, suite à suite à tes activités ou, heu, enfin Q qu'est-ce que tu veux dire par-là finalement?
Oui. Mmh. Mmh. Oui, c'est c'est c'est plus ou moins ça, quand même, c'est que la la fin, heu, la tâche après, en fait, l'objectif c'est d'interconnecter justement les tâches, puisqu'il y aura des dépendances et heu, le le oui, l'objectif, c'est quand même de se dire: «Bah, OK, cette tâche-là, elle est faite» et heu, ou j'ai, par exemple, tu sais, dans dans cet objectif-là, un peu de routine et de progrès, c'est d'avoir un peu, hem, tu vois, ce côté où je me disais: «Ah, c'est, heu, tous les matins, ou tous les X temps, heu heu, voire, pour même une demi-heure», parce que j c'est vrai que moi, j'aime bien juste je sais très bien que c'est ça le l'objectif, c'est pas de de prendre 5 heures, 6 heures d’affilée sur une tâche, et et t et et de de finalement, d'être moins productif, mais c'est c'est c'est de pouvoir m'en faire un peu, mais tous les jours, et finalement faire une 1/2 ou 40 minutes ou même 20-25 minutes tous les jours. Heu, donc, ça ça ça revient ça ça commence à ça s'accumule et ça te permet de progresser bien plus rapidement quoi.
Mhm mh. Bien sûr. Ouais. D'accord. Ouais, ouais, mais effectivement, oui, c'est, heu, c'est c'est c'est je comprends je comprends mieux, heu heu, ton, heu, tes tes attentes et heu, et si je pouvais me permettre de donner un conseil, en tout cas, qui te permettrait d'avancer, heu heu dans dans ce sens-là, ce serait, ben voilà, de, heu, d'a d'avoir une une mesure un peu, heu heu, objective de, hem, de de de de ta réussite, par rapport à chacune, heu, de ces tâches. Par exemple, heu, chaque jour, enfin, voilà, tu, heu, tu tu tu cons tu tu tu te notes, hein, voilà, tu, heu, tu tu es ton propre jury, et tu tu donnes une note, finalement, heu, à mmh, à à à à ce que tu as pu, heu, réaliser dans la journée pour voir, du coup, si tu es satisfait, heu heu de la manière dont tu as travaillé. Heu, ou si, voilà, tu as tu as tu as besoin de plus de temps, enfin, voilà, ça te permet justement de réajuster, heu, en fonction, pour, heu, pour pouvoir, heu, être plus productif, heu, de de de de manière globale, tout en étant, heu, focus, voilà, sur, heu, sur une tâche, en particulier. Qu'est-ce que tu en penses?
Mmh. Mmh mh. Mmh. Oui, non, mais clairement, c'est c'est c'est clairement ça et heu, encore une fois, ouais, merci pour ces ces conseils-là, c'est vrai que, heu, parfois, heu, malgré les compétences qu'on peut avoir ou même les les choses qu'on a, on a j'ai pas forcément, heu, tu vois, des sen des sentiments pour un peu, motiver et surtout, parfois, des difficultés à prendre un peu de recul ou d'être objectif. Heu, parce que, parfois, on a tellement de choses qui s'accumulent, mais en tout cas, ouais, heu, merci beaucoup pour l'aide et le soutien que tu m'as apportés. Heu, là, je me sens, quand même, beaucoup mieux et ouais, j'apprécie tes conseils, c'est certain que, heu, ouais, je les mettrai, heu, en application, hein, dès demain.
Mmh mh. Bien sûr, ouais. Eh ben, écoute, heu, je suis ravie de de de l'entendre, et puis si je je peux t'aider et t'apporter d'autres conseils, surtout, tu n'hésites pas.